ครับผม ใช่เลยครับ
ใช่
ก็เลยแบบว่า เขาก็เลยแบบ อืม ใช่ คือมันจำกัดพื้นที่ด้วยนะครับ แล้วก็ อา สำหรับดูแลคน ผู้เข้าร่วมสมัครเนี่ย มันอาจจะดูแลไม่ทั่ว ไม่ทั่วถึงเลยนะครับ เขาเลยก็เลยแบบ
มันก็เลยน่าจะยาก ใช่ ๆ ใช่ ๆ ๆ
ม น่าจะแบบ มันน่าจะ ส คือไม่เสียเปรียบมากกว่านะ ได้เปรียบ อย่างเงี้ยอะครับ ก็เลยน่าจะจัดแบบการกุศลดีกว่านะครับ วิ่ง 30 กิโล ที่ทุก กิโล ประมาณนี้
<chuckles> เออ โอ้โฮ แต่ว่าพอมา พอพูดถึงไอ้ ไอ้เรื่อง วิ่งไอ้ตรงนี้ผม เห็นไอ้นี่ไหม ไอ้ข่าวล่าสุดอะ ที่ ที่ ที่เขาแบบว่าเป็นงานปลอมอะ?
อา อา ๆ อะฮะ ครับผม
มันชิ่งหนีอะ ชิ่งเอาค่าสมัครไปอะ เออ ก็ โอ้โฮ! นาน ๆ ทีจะเห็นนะของผมอะ
ครับ ใช่ ทำกันได้นะครับผมนะ <chuckles> สงสารแบบว่าคนที่ อืม
ใช่ ๆ แล้วกลาย สงสารใครไม่สงสารอะ ไอ้ ว เห็นพนักงานน่ะ พนักงานมันก็งงอะ
อา ใช่ ๆ ๆ
ก็ โจ๊ะ เจ้าไอ้นี่ไปแล้วอะ แล้วพนักงานก็มายืนรับหน้าแทนเลยอะ โอ้โฮ! แบบว่า คือ
ใช่ ๆ ใช่เลยครับ คือแบบ อา พนักงานคนนั้นน่าจะไม่รู้นะครับ แบบว่า ว่าเจ้าของงานเนี่ยเทงานไปแล้วเนี่ย โอ้โฮ! สงสารมากเลย แล้วก็คน ผู้สมัครก็ เข้ามากดดัน ทั้ง ๆ ที่เขา ผมว่าเขาน่าจะไม่รู้นะครับผม ถ้า ถ้าเขารู้ เขาคงไม่มา ท ครับผม อะฮะ
ใช่ ๆ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ คือเขาไม่น่าจะเกี่ยว อยู่แล้ว คือเขาก็น่าจะโดนจ้างมาน่ะแหละ คือเอาจริง ๆ เขาก็คือผู้แบบว่าเสียหายนั่นแหละ
ใช่ ใช่เลยครับผม ผมว่ามัน ใช่ ผมว่าเขาน่าจะเป็นพนักงานแบบ freelance นะครับนะ คือทางบริษัทมาจ้าง อา บริจ้า จ้างมา เขาก็มาทำงานตามหน้าที่ของเขาที่ได้รับ ที่ได้รับจ้างมา ใช่ไหมครับ น่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของงานนะครับ อือ
อา ใช่ ๆ อือฮึ ใช่ เออ ก็คิดว่าพนักงานคนอื่นก็น่าจะรู้เห็นแหละ เพราะไม่มา แต่ว่าน่าจะมีอยู่คนเนี้ยที่มาก็ เออ แบบว่า เอาจริง ๆ อะ เจ้าของงานเขาอาจจะจ้างมาให้รับหน้าแทนอยู่แล้วไง
อะฮะ เป็นไปได้ ส โอ้ เท <chuckles> ครับ อา <chuckles> เป็นไปได้สูงครับผม โอ้โฮ!
เออ เป้าหมายเขาอะเนาะ เป้าหมายเขาคือ คือเอามาแบบ เออ ก็ให้มันไป รับ ไปรับแทน อย่างเงี้ย ก็เป็นไปได้เนาะ
โอ้โฮ นะ ผมว่าฉลาดเกมโกงเลยแหละครับ ผม <chuckles> เจ้าของงาน เป็นแบบนี้เนี่ย อืม
อือฮึ คนมันหัวหมออะ อา ใช่ครับ คนมันหัวหมอ มันก็ เป็น ต นี่แหละ เออ เดี๋ยวพูดถึงงานวิ่งนี่ อ่า คุณเคยมางานไอ้นี่ไหม? ที่พัทยาอะ ไอ้ Bikini Beach Run น่ะ
ครับ ครับ

ใช่ ๆ ๆ
แล้วจัด จัดที่ไหนนะครับ พัทยาใช่ไหมครับ?
ใช่ครับ ๆ พัทยา
โอ้! โอ้โฮ แหล่งท่องเที่ยวเลยครับผม แหล่งเศรษฐกิจเลย อือ
ใช่ ๆ ก็ ก็เสร็จก็ไปเที่ยวได้อะครับ <laughs> เอ่อ
<laughs> วิ่งเสร็จเข้า เข้า Walking Street เลยใช่ไหมครับ? <laughs>
ใช่ ไปดูปิงปองโชว์อะ <laughs>
ปิงปองโชว์ <laughs> เออ น่าลองเลยนะครับผม เป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับผม <chuckles>
ใช่ ๆ ๆ อืม อุ๊ย แสดงว่าเป็นคนที่ชอบ อ่า พวกแบบอย่างงี้อยู่แล้วเนาะ ออกกำลังกายเป็นงานอดิเรกใช่ไหม เออ แล้วอย่างนี้แบบมี มีแบบอยากไปพวกแบบ เอ็กซ์ตรีม บ้างไหม คือผมอะ ผมอยากไปทำพวก เอ็กซ์ตรีม แบบ พวกแบบว่าปีนผามือเปล่า หรือเป็น Skydiving แบบที่ไม่มีคนมาคอยจับเราอะ อา อย่างเงี้ย ใช่
ครับ ใช่เลยครับ ครับ โอ้ ครับ น่าสนใจเลยครับ ครับ แต่ว่า ผมว่าผมอยาก อยากจะ คือเหมือน อ่า ดูคลิปวิดีโอ Influencer ท่านหนึ่งไปกระโดดร่มอะครับ Skydiving คือ โอ้ ผมอยากจะ แต่ว่าค่าเรียนมันแพงมากเลยครับผม อือ
เออ ใช่ ๆ แต่ว่าที่พัทยาก็มีไอ้นี่นะ มีที่ให้ลองอะ แต่ว่ามันจะเป็นแบบคน คนเกาะไปด้วยอะ
อ๋อ เข้าใจ คือ
ใช่ ก็คือมี คือเขาจะพาเรา พาเราดิ่งอะ อืม ถ้าแบบนั้นมันก็จะเซฟไง ใช่ ๆ
มันปลอดภัยใช่ไหมครับ มันปลอดภัยไหม?
เซฟ เซฟครับ เซฟ
อ๋อ ครับ แต่ผมว่าน่า คือ อ อะดรีนาลินสูบฉีดกว่า คือเรากระโดดด้วยตัวเองนะครับผม <chuckles> นะครับ
ใช่ ๆ คือเราอยากทำอย่างนั้นไง เราอยากทำเหมือนแบบพวกคลิป Red Bull ไง ใช่ไหม?
โอ้ ฮะ อา ๆ ๆ ใช่เลยครับ ผมว่า โอ้ สนุกมากนะไป ดิ่งพระสุธาคือตีลังกา โอ้โฮ <laughs>
เออ เออ คือเอาจริง ๆ ผมอยากร่อน เคย ผมเห็นคลิปที่เขาใส่ชุดร่อนอะ ชุดร่อน แล้วก็ร่อนลงจากผาอะ
อยู่บนอา กาศ ครับ โอ้ ครับ
แล้วก็ Gliding มา โอ้โฮ ผมว่ามัน มัน มันเท่มากเลย มันเหมือนแบบ มันเหมือนเราบินได้นะ ผมอยากลอง ผมอยากแบบรู้สึกอย่างนั้น
ใช่เลยครับผม โอ้ ล ใช่ คือแต่เดี๋ยวนี้หาดูยากนะครับผม ตามยูทูบ ตามอะไร หาดูยากมากเลยครับ
ใช่ ๆ ใช่ ๆ โอ้ ผมก็เลยแบบว่า พวกแบบ เอ็กซ์ตรีม นี่ คือยอมใจเขาจริง ๆ นะ ไม่ว่าจะพวกแบบ Free Running เนาะ Free Running ข้ามตึกไม่มีเซฟตี อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ ก็ยอมจริง ๆ เออ ยังไงก็วันนี้ก็
ครับ ครับผม อือฮึ ต้องใจบ้าบิ่น มากเลยครับ คือต้องใจกล้ามาก ๆ ในการ ในการ ในการเล่นพวกกีฬา เอ็กซ์ตรีม นะครับผม วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาแชร์ เรื่องราวดี ๆ ครับ สวัสดีครับ
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ครับ สวัสดีครับ

สวัสดีครับ ทางบ้านเป็นไงบ้างครับ สบายดีหรือเปล่าครับ?
โอ้ สบายดีครับช่วงนี้ แต่ก็ วันนี้ผมเห็นนะ ผมดู
อือฮึ
เขาเรียกว่าอะไรนะ พยากรณ์อากาศ เห็นว่ามันจะมีฝน โอกาสฝนตกอยู่ สามสิบเปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยนะ แต่อยากให้ตกเหมือนกัน <chuckles>
ครับ อ๋อ ใช่นะครับ เพราะว่ามันร้อนนะครับนะ อากาศร้อนก็อยากให้แบบ ฝนตกชุ่มฉ่ำ อา ต้นไม้ก็จะได้สดชื่นนะครับ อืม เราก็จะได้ผ่อนคลายไปด้วยเลยครับผม อืม โอ้ พอตื๊อ พอพูดถึงเรื่องผ่อนคลายเนี่ย ผมนึกงานแบบว่า งานอดิเรกอะไรที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายบ้างครับ? อืม พอมีงานอดิเรกไหมครับ?
ใช่ ๆ ใช่ ๆ เออ จริง อา ใช่ ๆ เออ มีนะ ถ้าเป็นแบบว่าช่วยให้ผ่อนคลาย ผมว่ามัน มันมีหลายอย่างเนาะ คือคนเราเวลาที่มีงานอดิเรกมันไม่ได้แบบมีอย่างเดียวอยู่แล้ว ถ้าเป็นแบบผ่อนคลายผมว่าก็น่าจะมีเป็น
อืม ใช่
พวก เอนเทอร์เทนเมนต์ ไหม อย่างแบบดูหนัง ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม หรืออะไรอย่างเงี้ย อา ใช่ พวกกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อะเนาะ ใช่ ๆ แต่มันมี อะฮะ
อา ใช่เลยครับ ใช่ ร้องคาราโอเกะ อะไรอย่างงี้นะครับ มันก็ อืม ผ่อนคลายได้เยอะสุด ๆ ใช่เลยครับผม เพราะว่าแบบ ผมว่าแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปในการ ในการหางานอดิเรก ช่วยให้ ทำให้ผ่อนคลายนะครับ อืม
อา ใช่ ใช่ แต่ แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามัน มัน ช มันเป็น ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย แล้วผมไม่รู้ว่ามันจะ เรียกว่ามัน เป็นงานอดิเรกได้ไหม ก็คือไม่ทำอะไรเลย

อ๋อ ดูหนังเรื่องอะไรเหรอครับผม บางครั้งผมอาจจะดูแบบ อ่า ปลุกใจตัวเอง อะไรประมาณนี้ครับ ให้กำลังใจ อะไรอย่างงี้อะครับผม ไม่จำเป็นต้องแบบเจาะจง อ่า ครับผม
อือฮึ อ๋อ จะดูหนังแบบว่าเป็นแบบ Up mood ใช่ไหม ที่จะแบบว่าเป็นแบบ ให้มันแบบ อารมณ์มันบวกขึ้น อารมณ์ จะดูแบบแนวนั้นใช่ไหม?
ใช่เลยครับ ผมชอบดูหนังแบบแนวนั้น คือมัน เราดื่มด่ำกับ อ่า หนัง แล้วก็มันให้แง่คิดกับเราด้วยอะครับผม อืม
อา ๆ อือ ฮึ โอ้ ดีนะ ผมน่ะชอบดูหนังเกรด B <chuckles> แบบ แบบไม่ ไม่ ไม่มีอะไร เลยอะ เอ่อ พวกแบบ อารมณ์เหมือนแบบพวก Gypsy Keeper เราก็ไม่รู้อะไรหรอก เรารู้แค่ว่าไอ้ฆาตกรเนี่ยมันจะฆ่าคน แค่นั้น เอง <chuckles>
อา อ๋อ <chuckles> แต่ แต่บางครั้งมัน หนังพวกนี้มันก็อาจจะมีอะไรที่แบบสอดแทรกเข้ามาให้ ให้ ให้ ให้เราแบบได้คิดนะครับผม อืม
เออ เออ ก็ผม ผมคิดว่าแบบแนวพวกนี้เขาเรียกว่า มันถอดสมองดีอะ มันถอดสมอง มันไม่ต้องคิดเยอะไง มันไม่ต้องคิดเยอะ มันไม่ต้องแบบว่าใช้หัวเยอะ อะไรอย่างเงี้ย เออ เออ เมื่อเรา เมื่อกี้พูดถึง เกมส์เนี่ย ได้ ได้สนใจซื้อ Nintendo Switch 2 เหมือนคนอื่นเขาบ้างไหม? วันนี้เห็นว่าเป็นแบบ วันแรกแล้ว วันได้เครื่องวันแรกสำหรับคนที่จอง
อา ครับ อืม อ๋อ จอง อ๋อ ยังเลยครับผม คืออันนี้ก็ยังเล่นไม่หมดเลยนะครับเกม <chuckles> ผมว่ายัง ยังไม่มีแผนที่จะ ส แพลน ที่จะซื้อ เอ่อ Nintendo 2 เลยนะครับ อืม
<laughs> อืม ผม ผมก็อยากซื้อ แต่ยังไม่อยากซื้อไว ผมก็อยากซื้อแค่มาเล่น มาเล่น Pokemon ซึ่งมันท้ายปีนู้น กว่า กว่าจะมาอะ ก็เลยแบบ เออ ไม่ ไม่ต้องรีบแล้วกัน ใช่
อา อะฮะ ครับ อา อ ใช่ครับ ผมว่านะ ถ้าเรารอท้ายปีเครื่องมันอาจจะแบบลดราคา เกินครึ่งนะครับ อ ก็บอกว่ามันจะลดราคานะครับ ไม่น่าถึงใช่ไหมครับ? อืม
ก็ อ๋อ ไม่ ไม่น่าถึง ไม่ ไม่ ไม่น่าเกินครึ่ง ใช่ ๆ แต่ว่าถ้าเกิดแบบ อ่า ออนไลน์แบบ Shopee อะไรพวกนี้ ก็น่าจะมีโคดลดไปเยอะอยู่แหละ
อ๋า อะฮะ ๆ ครับผม ใช่เลยครับ เพราะว่าถ้าช่วงแรกอาจจะแพง ใช่ไหมครับ ไม่มีโคดลดไม่มีอะไรให้ แต่น่าจะ ใช่ อืม
ใช่ไหม เอ่อ เพราะว่ามันก็น่าจะมีโคดลดอยู่ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ก็ราคาปกติ อย่างเงี้ย อืม
ครับ งั้นเรา คือถ้าเราไม่รีบก็รอ รอก่อนนะครับ ให้ ให้มันลดราคานิดหนึ่ง อาจจะ จะเซฟ อ่า เงินในกระเป๋า ด เราได้เยอะเลยนะครับผม <chuckles> อะฮะ
ใช่ ๆ ๆ เพราะว่ามัน มัน มันก็ เอาโช้มอะ เอาจริงคือมันก็คือสินค้าฟุ่มเฟือยเนาะ ถ้าเกิดแบบว่าเรา เราไม่ได้มีเงินพอที่จะ Afford เราก็ไม่ต้องไปขวนขวายของเนาะแบบนี้ ถ้าพูดแบบตรง ๆ แล้วเนาะ ในฐานะคนที่แบบว่า พอมันโตขึ้นตรงนี้เราก็จะคิด คิดได้เยอะว่า
ครับผม อืม ครับผม